เออ เออ ใช่เลยเนาะ เฮ้ย เอ่อ ก่อนหน้านี้ผมก็ไม่เคยคิดถึงในมุมคนพิการเลย พอคุณพูดมา โอ้โฮ ม มันเจ๋งมากเลยอะ แล้ว ม ม เพราะมี เพราะคนพิการบนโลกนี้มันตั้งเท่าไรเนาะ แล้วถ้าเกิดแบบ เฮ้ย พัฒนามาช่วยคนพิการได้เนี่ย โอ้โฮ มันต้อง อิมแพกต์ อีกระดับหนึ่งเข้าไปอีก เยี่ยมเลยคุณเนี่ย ประเด็นนี้
เออ อืม อืม เออ ผม ตอนแรกผม ผมก็ ผมก็ไม่ ไม่ได้นึกถึง อะไรอย่างเงี้ย แต่พอไปเห็นคลิปนี้มาแล้ว ก็แบบ อ๋อ เอไอ มัน มัน มันล้ำกว่าที่เราคิดไปเยอะเลย อย่างว่ามันขึ้นอยู่กับความคิดสร้างสรรค์ของคนที่ใช้งานเทคโนโลยีประมาณนั้น ขนาดแบบมิจฉาชีพเขายังสร้างสรรค์เลย ปลอมตัวเป็นตำรวจ อะไรอย่างงี้ เปลี่ยนแบ็กกราวนด์ อันนี้ก็ใช้เก่งเกิน <giggles>
ครับ เออ ครับ ๆ เออ เนาะ <laughs> เออ ใช่ ๆ โอ้โฮ มิจฉาชีพ มิจฉาชีพนี่ โอ้โฮ ตัว ครีเอต เลย แต่ละอย่างเนาะ ไม่น่าเชื่อเลย มุกนู่น มุกนี้ โอ๊ย คิดขึ้นมาได้ โอ้โฮ
เออ ใช่ มุกเขามาหลาย ๆ อัน อย่างมุกล่าสุดที่ผมเห็นน่ะ อะไร มุกไอ้นั่นน่ะ มุกที่แบบเปลี่ยน เเปลี่ยนแบ็กกราวนด์แมว เพื่อตามหาหมาหาย แมวหาย แล้วก็ไปหลอกคนว่าเจอแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ไปขอค่ารถเขาอะ เออ อันนี้มันก็ครีเอทิฟสุด ๆ อะ คือใช้เอไอกันเก่งจัง <chuckles>
อา เออ ๆ ๆ ๆ อะฮะ อะฮะ เออ เออ <giggles> เออ โอ้โฮ น่าจับไปอยู่ ไอ้ ไอ้ เออ
อืม อย่างเราอะ เราแบบไม่ ไม่ได้ครีเอทิฟเท่าเขาอะ เออ ไอ้พวกนี้มันจับมาแบบมานั่งทำงานขาวไม่เป็นเหรอ ทำไมต้องไปทำงานดำด้วย
เนาะ นั่นน่ะสิ เออ ไปทำงาน โอ้โฮ จับไปอยู่เอเจน เอเจนซีโฆษณาให้หมดเลย แบบครีเอทิฟขนาดนี้ โอ้โฮ แบบทำไม ครีเอต จะ <chuckles> ครีเอต กันขนาดนั้นเนาะ เออ น่าจะ ดี ดีเลยสิ แล้วแต่จริง ๆ ถ้าพูดถึงเอไอนี่มัน
<chuckles> เออ ครีเอทิฟเกิน อืม อือ ก็ เออ เทคโนโลยีอย่างว่าเนาะ <chuckles>
เนาะ ใช่ไหมคุณ? เฮ้ย เหมือนเอไอ มัน มันเดินหน้าอย่างต่อเนื่อง โอ้ ส ตอนนี้คุณว่าสปีดมัน มันประมาณไหนเนี่ย? มันเร่งไปไหม? หรือว่าตอนนี้สปีดมัน ช มัน มันอยู่ในช่วงเหยียบ เหยียบมิดเลย หรือว่ายังไง ผมอะรู้สึก โอ้โฮ มัน
อือ อาจจะยังไม่มิดมั้ง ผมมองตอนนี้ เขาน่าจะอยู่ในช่วงที่แบบพัฒนาเอไอแล้วยังคลำ ๆ ทางอยู่ ว่าเอาไปใช้อะไรได้บ้างมากกว่านี้ อะไรอย่างเงี้ย เพราะอย่างล่าสุด ก็คือที่เขาพัฒนา ผมมองว่าจุดสูงสุดตอนนี้ ที่เขาพยายามก็คือทำให้เอไอมันคิดได้เองจริง ๆ
อ๋อ เหรอ? อืม อืม